Hello, magandang umaga!
Uy, magandang umaga!
Kamusta naman?
Okey lang, kakata's lang mag almusal, ikaw ba?
Ayun nag-aabang na rin ako ng pananghalian. <laughs>
Hmm, ah, malapit na mag ano, eh, mag-lunch, eh, 'no.
Kaya nga, eh, pero alam mo kanina ano napanood ko yung mga parang mga video, 'no, mga panahon na meron tayong lockdown.
Mhm. Ah. Ah, oo.
Oo, na balik-tanaw tuloy ako dun sa mga nung nagpatupad sila ng ano online na pag-aaral.
Ah, gano'n? Oo nga, eh, usong-uso nga yun nung panahon na yun, eh, nung pandemya.
Oo. <chuckles> Ay, kaya nga, eh, 'di ba, napaisip tuloy ako kung sa ngayon ito mangyayari ano, at kung ikaw ang tatanungin, paano mo ikukumpara, ang online at face to face na pag-aaral? Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa pa sa paaralan?
Oo. Mhm. Sa'kin kung ikukumpara ko yung online ano, face to face kaysa sa ano, yung tradisyonal na pag-aaral, online yung online talaga ano, tawag dito madali, 'baga napakasimple, pagka-gising mo 'di mo na kailangang maligo ganyan. Pagkabangon mo 'yun pwede ka nang pumasok sa klase, 'tsaka kumbaga mas ano, mas madali din para sa mga estudyante mahanap yung mga sagot din minsan sa sa kung halimbawa mag hmm, halimbawa magpapa-exam hindi tulad sa sa face to face kasi 'pag face to face kailangan ano talaga, eh, kaalaman mo talaga yung isasagot mo kasi 'pag nandun ka bawal ka naman gumamit ng mga teknolohiya, eh, bawal ka naman ma makapag-ano 'yon, yun yung sakin dun yung, parang dun ko siya napagkukumpara, ikaw ba?
Mhm. Oo. Mhm. Tama, oo. <laughs> Kaya nga eh. <chuckles> Gino-Google lang. <chuckles> Oo. Tama. Oo, oo nga. Mhm. Ay, yung yun din yung, ah, nais ko sabihin tama yung sinabi mo, sang-ayon ako, kapag "online talaga" naranasan ko 'to eh, nung, ah, panahon ng pandemya.
Mm.
Ah, kumuha ako ng parang short, ah, course lang.
Oo.
Parang hindi ka rin makapag-focus ng maayos eh. Kasi marami kang kakalikutin sa paligid para maraming distraction. Kumbaga na andyan yung TV, nandiyan yung cellphone mo, na andiyan yung mga libro mo, nandiyan yung kung anu-ano mga ginagalaw-galaw mo diyan sa paligid. Kaya parang hindi ganun kaganda yung kaalaman na na absorb mo kumpara kapag face-to-face kasi nababantayan talaga kayo ng guro niyo. 'Di ba, nasasaway ka ng guro kung anong ginagawa mo diyan. Kung hindi ka ba nakikinig makinig ka rito. Kaya yun talaga yung kung akong papipiliin mas ah, gugustuhin ko pa rin yung face-to-face kahit na yung online ay kagaya ng sabi mo napakadali kasi paggising mo magbubukas ka na lang ng gadget mo. <laughs>
Hmm, okey. Oo. Oo. Mhm, totoo. Mhm. Totoo. Oo. Mhm. Mhm. Oo. so yun yung ano, yun yung hirap na naramdaman mo 'no?
<chuckles> Oo.
Yung, kasi nga nabanggit mo parang maraming pampagulo sa paligid.
Totoo, totoo at nakita ko rin ano, yung parang mga halimbawa, nagbigay ng takdang-aralin ang guro, dinadaya ito ng iba, hindi nila ginagawa talaga. Madalas pinapagawa nila sa ibang tao, sa magulang nila. <laughs>
'Yon, yun yung ano Mm. Oo. Totoo. Totoo. Tapos yung sakin din yung ano, maidagdag ko lang 'no, yung pinakamahalagang natutunan sa ba yung sa mismong paaralan talaga, bukod dun sa mga kaalaman na itinuturo sa atin ng guro, yung ano din, yung pakikipagkaibigan, pakikisama sa mga sa mga kaklase mo kasi, hindi mo makukuha yun 'pag ano lang kayo, eh, 'pag online class lang kayo, eh. Hindi mo matututunan makisama sa mga kaibigan, 'yan. 'Tsaka yun din yung ano, yun din yung parang lalong mas magpapagana sayo mag-aral. Yung yung gano'ng ano, may mga kasama kang malalapit sayo, mga kaibigan mo, habang nag-aaral. Ang saya kaya mag-aral ng ganun, 'di ba? <chuckles>
Oo. Oo. Tama, oo. Totoo, totoo. Mhm. Totoo, tama 'yan, 'no. Oo. Oo, mm. <chuckles> Sang-ayon ako diyan, yung sinabi mo na, ah, meron kang kumbaga kahit paano social life, kasi isa 'yan sa nawala sa mga kabataan na nakaranas ng lockdown at nao napunta sa online na klase. Kasi wala na silang social life hanggang sa nakasanayan na nila na ganun na lang, pa ang pangit. Parang kumbaga nung mga panahon natin pumapasok tayo sa eskwelahan kahit na, may pagka-badtrip tayo o hindi maganda yung ating araw, parang gugustuhin mo pa rin pumasok kasi alam mo na, na andun yung mga kaklase mo na makukulit at mag-e-enjoy ka talaga sa paaralan.
Hmm. Mm. Oo. Mm. Totoo. Mm. Totoo. Matanong ko lang din 'no, nung 'yung time na nag-aano tayo, nag-o-online class, tapos may ano din tayo, nagfe-face to face, sa'yo ba, ikaw, paano mo nababalanse 'yung ano, 'yung oras at ano disiplina mo 'pag halimbawang nasa bahay ka lang nag-aaral o di kaya kapag nasa eskuwelahan ka?
Ayun, sige. Mhm. Ayun kagaya ng sinabi ko dahil maraming distraction, talagang inaral ko, na alisin 'yung mga distraction at pampagulo sa aking paligid at binigyan ko ng, ah, ultimatum ang sarili ko na kailangan matuto akong maging responsable sa pag-aaral sa online, dahil hindi ka nakikita ng guro mo, eh, hindi ka nasasaway, kaya bilang isang tao, ah, ikaw na lang 'yung maging matapat mismo dahil kapag hindi ako nakinig, hindi ako nag-focus, ako rin 'yung kawawa kasi, 'pag panahon na ng, ah, eksaminasyon o kaya nagtanong ang guro, parang wala rin akong maisasagot na maayos kasi hindi ko naman talaga ito sineryoso. Pero nung naman ay nag-aaral sa paaralan, nababalanse ko naman din ang oras sa pamamagitan ng paggamit ng alarm clock para ako'y magising ng maaga at hindi ako ma-late sa paaralan.
Hmm, okey. Mhm. Oo. Mm, totoo. Oo. Hmm. Totoo. Sa'kin na oo. Mhm. Sa akin din eh, ginagawa ko rin yang mga ganiyan, eh, na nasabi mo kaya sang-ayon ako diyan. Kasi minsan 'di ba, pagka nasa pag ah, nasa face to face ka talagang ano, ah, eskuwelahan ubos talaga 'yung oras mo, sa totoo lang, kumbaga maghapon ka sa school, papasok ka ng umaga mga alas sais. So uwian niyo 'di ba siguro mga 3:00, pero 'di ka pa makakauwi nun kasi, nandiyan na 'yung kaliwa't-kanang pagpapractice ng mga ano, sa mga ng mga sayaw ganiyan, ng mga halimbawa may may assignment kayong ipe-perform kinabukasan, may groupings kayo, 'yun kailangan mo din ipa ano 'yun, kailangan mo din kasing i-practice 'yun kaya siguro mga makakauwi ka niyan 8:00 na 'di ba? Hindi tulad nung nung online class kasi wala namang mga ganiyan, eh, 'tsaka sa tingin ko lang din 'yung ano diyan 'yung, pinakaimportante 'tsaka 'yung ano, pinakamahalagang aral na nakuha, 'yung kapag nandun ka talaga mas matututo ka talaga sa ma sa madaling usapan, mas matututo ka talaga kumpara sa online class, kasi online kasi inaasa mo na lang talaga lahat sa teknolohiya 'yung mga ano pinag ah, mga pinag-aaralan. Kumpara 'pag nandun ka kasi sa face to face, 'yun talaga sa totoo na 'yun, parang lahat ng ano, pumapasok talaga sa utak mo kasi pagka ano, eh, hindi nakapag-ano din ako, nakapag-try din ako mag-online class parang siguro ano lang, ibang ano din, tulad lang din na nabanggit mo ibang course. Hindi siya direktong pumapasok sa utak ko, eh, kasi alam mo 'yun, tinuturo sa'yo ng ano tinuturo sayo sa ng professor mo, tinuturo sa'yo nak naka nakikinig ka lang sa headset mo, 'yon. Parang, alam mo 'yun, parang nakikinig ka lang ng tugtog. Oo parang nakikinig ka lang ng tugtog na ano, wala talaga sa pandinig mo.
Hmm, mhm. Mm. Totoo, mm. Oo naranasan mo din pala 'yun. <chuckles> <chuckles> Kaya nga, eh, hmm. Groupings. <chuckles> Oo. Totoo. Mm. Hmm, mm. Tama. <chuckles> Totoo nga 'di ba, eh, oo. Totoo, mhm. Oo. Oo, ba. Kaya nga nahirapan ako. Mm. Oo 'tas nagla naglalaro ako sa cellphone ko. <chuckles> Sa totoo lang, alam mo
Ikaw ba, nung nag-aaral ka pa, ano 'yung mga paraan na ano ginagawa mo 'pagka halimbawa naman na may ano, 'yung para maging kalmado ka pagka may exam?
Mm. Ah. Ano kumakain ako ng maayos kasi oo, kumakain ako ng maayos. Kasi simula pagkata pag gutom ako hindi ako makaisip ng maayos tapos mainit din yung ulo ko. Kaya ka oo, <chuckles> kaya kapag
Mm. Ah, ganun. Ah, ganun. <chuckles> Ganyan kayong mga babae eh, 'no. <chuckles>
Hindi ko alam, pero ganun talaga ako nagsimula pagkabata ako na nakukwento rin sa'kin ng nanay ko, na kahit nung parang nursery palang ako o kaya kinder gano'n na daw talaga yung ugali ko. Hangga't parang, hangga't busog ako at ah, kampante ako. Maayos ako na na na nasa eskwelahan ma pala kaibigan, nakikinig mabuti pero sa oras na nagutuman na ako o kaya nauhaw na ako dun na ako parang nawawalan ng konsentrasyon at nang-aaway na ko. <laughs>
<chuckles> Oo. Hmm. Oo. Mm. Hmm, okey. Ah. Mm. <laughs> Okey, okey. <chuckles>
Kaya ayon, parang nakalakihan ko ng tuwing may eksaminasyon sinisigurado kong sabihin yun sa ma sa mama ko para ano maghahanda siya ng maayos na pagkain, almusal tapos magbabaon din ako. Magbabalot ako ng sarili kong baon para minsan habang nag-eexam kumakain ako. <laughs>
Ayos yun, ah. Mm. Okey. <chuckles> Oo. Pwede pa yun sa inyo?
Oo, pwede naman basta wag lang yung makakalat na pagkain na kailangan ng may sabaw, yung mga ganun. Pwede yung mga biskit biskit lang.
Ah, okey. Oo, ang sa'kin ginagawa 'ko niyan 'pag ano, eh, 'pag nag-e-exam ako para kalmado lang talaga 'ko, siyempre kailangan nag-aral ka.
Mhm. Tama, oo.
Kasi kung kasi magpa-panic ka niyan, eh, pagka exam na wala kang alam. Ang ginagawa ko no'n, nagising ako nang ano, madaling araw. Madaling araw ako gumigising kasi doon ako nagre-review.
<chuckles> Kaya nga, eh. <chuckles> Uy, alam mo, nangyari sa'kin 'yan ginawa ko 'yan no'ng
Do'n ako nag-aaral. Kasi pagka nag-aaral ako ng ano, ng madaling araw, lahat ng mga inaaral ko no'n natatandaan ko, eh, kapagka mismong exam na. Hindi ko alam, kasi 'yan, nabasa ko lang 'yun sa libro, eh, kung gusto mo talagang mag mag-review parang ang paliwanag kasi no'n, kailangan mong gawin 'yun na pagba paggising mo ng madaling araw, kasi do'n, ano pa 'yung utak mo sariwa, wala pa masyadong iniisip, wala pa masyadong laman, kaya lahat ng lahat ng ire-review mo, lahat ng babasahin mo matatandaan ng utak mo. Sinusubukan ko simula ng nag-ano ako, nag-high school hanggang nagkolehiyo ako, 'yun 'yung ginagawa ko, effective naman siya, ah, kaya pagka nag-e-exam kami kalmado lang ako, kasi, "ah, alam ko na 'to, ito 'yung nabasa ko kanina, eh, 'yan sagot ko," hindi ako kinakabahan sa sa tuwing may mga ano kami pagsusulit kami, 'yun, 'yun 'yung ginagawa ko.
Mm. Oo. Ah, talaga? Oo. Ah. Oo. Hmm, okey. Hmm. Susubukan ko nga 'yan.
<chuckles> Oo, ano yun, mabisang paraan yun.
Oh, hindi ba hindi ba yun parang ano, parang ‘di ba, parang pagkagigising mo pa lamang parang nahihirapan ka pa mag-concentrate?
Mm. Mhm. Hindi, kasi ‘pag do'n ka lang naman, magbabasa ka lang naman, eh. Siyempre naman, hindi naman yung literal na kakagising mo lang, mulat ta’s basa agad, siyempre magmuni-muni ka muna saglit. 'Di ba pagkagising mo parang tulala pa tayo niyan, eh, gano'n din paggising tayo, eh. Muni-muni ka lang saglit ta’s dun, dun ka na magbasa, parang 'wag mo nang patagalin yung yung oras. Siguro mga wala pang ano, ayun, siguro mga 30 minutes.
Hmm. Oo. Oo. <chuckles> Ah, okey, okey. Nakakatuwa naman, may natutunan ako. <chuckles>
<laughs> Ano 'yan, yun yung mga ginagawa ko dati, epe effective naman, tinry sinubukan ko lang gawin kasi
Ah, okey.
kasi napapansin ko nagre-review ako bago mag-exam parang halimbawa, isang oras bago mag-exam, magre-review ako niyan, sabi ko, "Kakabasa ko lang, wala akong matandaan.” Sabi ko, anong sabi ko ba't gano'n, parang kakabasa ko lang, kaya sinubukan ko 'yung pamamaraan na ‘yon. Mm. Madagdag ko lang din pala 'no, may tanong ako sa'yo. May mga ano ka ba, may mga unforgettable moment ka ba sa klase, na hanggang ngayon naalala mo pa?
Mm. Hmm, okey. Oo. Hmm, ang galing naman. Sige. Oo, marami.
Mhm, tulad ng?
Ano, yung sumakit yung tiyan ko dahil, 'di ba, kain nga ako ng kain. Yung sumakit yung tiyan ko at ayun siyempre bata pa akom, um, <chuckles> nakakatawa yung nangyari, pero totoo siya, dahil sa mahilig akong kumain, at kain ako nang kain na, na medyo napadumi ako sa'king salawal. <laughs>
Oo. Tapos? Hmm. Uh-huh. Oo. <laughs> Uy, alam mo parehas tayo nangyari na din sa'kin 'yan.
Ayun pero binulungan ko naman yung guro namin na ganun yung nangyari, tapos pinauwi niya ako. <chuckles>
<chuckles> Oo, anong sabi ng teacher? <chuckles> Oh, okey pala yun, 'no, kung gusto mong umuwi agad, 'no? <chuckles>
<chuckles> <chuckles> Oo, naglaro na 'ko. <chuckles>
<laughs> Talagang nakakatawa, 'no.
Ikaw ba?
Sa akin sa totoo lang naranasan ko din 'yan dati, perong ang ano sa'kin, ang unforgettable talaga yung ano naman, naaksidente naman ako, yung naglalaro naglalaro lang kami nun, eh, ng ng kaeskuwela ko, ng kaklase ko.
Oo. Hala, bakit? Mhm.
Tapos, alam mo yung sa mga ano, sa eskwelahan, 'di ba may mga bintana dun na matutulis.
Ah, okey.
Yun yung kanto nung tumama sa ulo ko. Tapos, eh, 'di nagtatakbuhan kami, nagtatakbuhan kami, hindi ko kasi nararamdaman kasi parang, oo nga, nauntog ako pero, parang wala lang, kasi, bata ka, eh, parang ano sa'yo, eh, parang wala lang sa'yo, eh.
Ouch. Oo. Oo. Oo.
Eh, 'di yun pagpunta ko dun sa kaklase ko, nagulat ako sabi ko, “Pinagpapawisan ako." Sabi ko, "tumutulo-tulo dito sa gilid ng ano ko, ng noo ko.” Yun pala, dugo na pala, parang o parang na ano na pala, na ayun nga gawa ng nauntog ako. Yun, na-ospital ako siguro, eh, dalawang linggo yata.
Dumudugo. Dugo na, hala. Ay, hulaan ko may lamat yung ulo mo 'no?
Oo, ngayon meron, meron.
Ah, sabi na, eh.
Eh, wala, eh, syempre alam mo na 'pag bata malikot ka. Sobrang likot ko nun takbuhan kami, <chuckles> takbuhan kami ng mga klase ko. Hanggang ngayon 'di ko malilimutan kasi minsan pagka siyempre nagsusuklay ka, nakakapa mo sa buhok mo, kaya yun talaga unforgettable talaga yun para sa akin, yung mga ganun.
Hmm. Mm. Mhm. Ako, naman nangyari sa'kin 'yan, sa kilay naman.
Hmm, okey, tinamaan ka din.
Kaya hanggang ngayon yung kilay ko parang may hiwa sa gitna.
Mm. Buti ano, hindi tinamaan yung mata mo, delikado yun.
Oo. Yun nga ang sabi ng doktor, kung nalapit daw sa mata posibleng nabulag ako, kasi medyo malakas yung impact, eh. <chuckles>
Mhm, deli delikado yun. Uy, alam mo, maraming salamat, ah.
Makulit kasi, walang anuman.
Marami akong ano, naalala tuloy sa mga ano, mga ginawa ko nung nag-aaral pa ako nung bata. <chuckles>
Ako rin. <laughs> Ayun, nag-enjoy ako sa ating usapan. Salamat at paalam.
Ayun. Ako din. Maraming salamat, paalam.